Oo, kasi ano alam mo yung mga hakbang na yan, kung walang mga balakid, eh, sa'kin kasi, madaling mapukaw yung aking damdamin at emosyon, so parang minsan natitigil, so ginagawa ko papaka-saya, kaya lang, hindi kumpara dati, kasi kumpara dati sige ano lang ako pero ngayon, sobrang, ah, inaano ko yung aking pam-pinansiyal kasi nga biglaan naman nangyari, oo pero alam mo, na ano na din ako, eh, kasi sabi ko, kailangan ko ng break, oh, 'di ba? Ba mabaliw yung mental health ko yung 'di ba yung kalusugan ko naman yung, ano masaalang-alang, eh, meron naman akong, ah, na, meron pa naman akong savings, so dito naman suporta yung pamilya so parang, masyado ko lang inano yung sarili ko na "Ah, dapat wala akong gastusin," ta's yon na naano siya sa aking mental health so, sa ngayon yung pag-plano, eh, di ano lang 'di step by step, sige aral ng ganito, tapos ngayon nga yun bukas, ah, titingnan ko muna mag-pahingang ano, sa weekend na trabaho, ano muna, mm, <clicks tongue> gaganap muna bukas para naman saya-saya yung mga hobbies ko gano'n.
Hmm. Hmm, okey, oo. Mm. Hmm, alalay muna ano? Mm, mm. Oo. <chuckles> Ah, oo. Ah, yung maaapektuhan, oo. Mm. Hmm. Oo. Hmm, oo. Oo. Hmm. Oo. Oo, kailangan niyan yung pahinga kasi ma-bu-burnout ka, eh. Um Oo, para naman bab ano, ma-res refresh ka rin, ma-restart din yung isip mo 'di ba? Oo yun tama ma-boost, malay mo may maisip ka palang ano, kakaiba, may maisip kang diskarte 'di ba? Ah, kumbaga kailangan din talaga mag ano mag-pause din, mag-ano, huminto muna saglit.
Oo ma-boost 'di ba? Kasi Mm, hmm. <clicks tongue> Oo. Tama. Oo maganda yang sinabi mo kasi, parehas tayo ng naiisip. Kasi hindi puwedeng ano, puro trabaho lang, kasi yun 1 1/2 buwan na eh, na puro ganon walang pahinga, Sabado, Linggo.
Hmm. Kaya nga, eh. Oo.